Ouais bah de ou que les risques qui sont liés à à l'évolution, quoi.
Mmh, bah ouais.
Il y aura toujours des risques.
<chuckles> C'est clair.
Je pense.
<tsk> Mmh. Heu, <humming>
Mouais, et toi comment tu vois, heu, ouais tu comment tu vois l'évolution toi de de cette technologie? Tu qu'est-ce que tu penses qui va le plus évoluer dans l dans les 100 prochaines années? Ça va être quoi d'après toi?
Tu aurais une question ouais? <chuckles> Hem je pense malheureusement qu'il y aura moins d'emplois, parce que tout sera remplacé par les machines.
OK. Ouais. Automatisation.
Hem ouais, comme, heu, c'est déjà le cas, heu heu, dans beaucoup beaucoup d'en d'endroits.
OK.
Hem, donc ça, c'est un peu c'est un peu moyen. Après, heu, donc du coup en fait, j'ai j'ai peur que grâce à l'évolution de certaines choses, bah je pense que les gens en fait, ils v ils vont être dans s des situations beaucoup plus précaires, tu vois? Ils vont avoir, heu, moins d'argent, moins d'emploi, heu et et pourtant en fait, c ça va être un peu, heu, très iné inégal parce que d'un côté ils vont avoir besoin d'argent pour pouvoir s'offrir les dernières technologies, <chuckles> mais d'un autre, heu, s enfin, ce sera les dernières technologies qui l'au qui les auront mis dans cette situation.
Ouais. Mmh mh. Ouais, ouais. Ah ouais j je vois le paradoxe.
Heu ouais. Après bon, je je dis ça comme ça, c'est pas pour être négatif, mais <chuckles> mais heu, mais après oui, c'est c'est sûr que
Bien sûr.